D'accord.
Et ça fait parm ça permet d'accepter ça, quoi qu'en fait, heu, finalement, heu, la vie, c'est le changement et heu, qu'il faut l'accepter quoi que
Ça te fais pas trop peur de voir passer, heu, défiler les saisons comme ça parce que c'est synonyme de bah de temps qui passe aussi, non ça te stresse pas un peu ça?
Oui, il y a une petite touche de peur un peu, quand surtout quand, hem, arrivé à un c à un certain âge, on va dire, une fois qu'on a passé la vingtaine, on se rend compte que ouais que <chuckles> la la vie est est d provisoire, on le réalise pleinement et on se dit: «Ouais, le temps passe de plus en plus vite». Mais heu, ouais et en même temps, on réalise bah voilà qu'il va falloir en profiter et donc heu, saisir chaque instant, quoi.
Ouais. D'accord, OK. Tu vois, moi, quand on me demande mon âge, je dis toujours, j'ai, mmh, printemps. <laughs> Ah je parle de printemps, moi, généralement
<laughs> Oui. Bah ouais c'est une belle façon de d'imager que ouais.
mais toi, tu pourrais parler en termes d'étés, tu crois? Si tu en avais à si tu avais à en choisir une. <chuckles>
Ah ouais, je pourrais dire ça, ouais. Ouais, <chuckles> si je devais choisir, heu, mon rythme d'âge, ouais, ça serait plutôt, heu, de dire que j'ai, heu, j'ai tant d'été, ouais. Je
Mais heu, finalement, est-ce que tu t'imaginerais vivre à Singapour, par exemple, où il y a quasiment pas de saison?
Et bah finalement heu, quand on est né dans les saisons v marquées, je p enfin, pour moi qui, c'est le cas pour moi, j'aurais du mal à vivre dans un endroit où il y a pas de saison. J j'ai connu ce genre d'endroit. Pour ça que moi j'aime bien le sud de la France, parce qu'il y a des saisons, mais l'hiver n'est pas très pluvieux et il fait relativement bon. C'est un peu un entre 2 quoi, sud de l'Europe, heu, sud de la France. <chuckles> Mais un endroit sans saison, j'aurais du mal, ouais. Ouais, j'aime j'aime j'aime ce cycle quand même, même si j'ai du mal à accepter à certains moments.
Ouais. Ouais. Ouais. D'accord. Mais mais mais tu aimes bien ce partage, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, j'entends. <chuckles> Ouais, c'est c vrai que Singapour, du coup, bah tout toute l'année, c'est toujours la même chose quoi et on peut et finalement, ça nous manque quoi, cette espèce de de ryt Bah c'est du c'est un rythme en fait, c'est juste un rythme, hein.
<chuckles> Heu Et ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ça fait du bien quand même ce changement et parce que et oui, parce qu'on apprécie le beau temps aussi parce qu'il y a eu la pluie derrière et y a eu le froid derrière et ouais.
Ah c'est beau ça. Écoute je vais la retenir celle-là pour te remercier, heu, de ce très bel échange sur le thème des saisons. <chuckles>
Et bah c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir <laughs> de pouvoir te partager mon mon avis là-dessus.

Ouais, c'est ça. Liv l l'hiver, c'est un peu la mort de la nature, c'est la nature qui se met en repos, donc heu, nous, on vient de la nature à la base, même si on s'en s'est un peu é on s'en est un peu éloigné au fil du temps, on on reste, heu
Voilà.
intrinsèquement liés à la nature, donc heu, je pense que, oui, l'hiver nous invite à se reposer à à aller en introspection un peu, ouais. C'est vrai que d'ailleurs, peut-être que les personnes qui sont nées en hiver sont des personnes un peu plus introspectives. Moi, je me reconnais un peu là-dedans, heu
Ou 1 temps. J'entends, et et j Peut-être peut-être, et le côté festif des des fêtes de fin d'année, tout ça, ça a une influence sur toi? Parce que ça tu as la magie de de l'hiver aussi, hein.
Oui, ça, c'est c'est le bon côté de l'hiver. D'ailleurs, je pense que ouais, je pense que ça a été fait pour ça d'ailleurs. Je pense que ça a été fait pour subli ouais, je, bah, je pense que c'est des fêtes qui ont été faites pour, heu, sublimer, justement le cycle le cycle naturel, le cycle solaire et vraiment fêter justement, heu, bah, la fin de ce cycle solaire, et heu, donc on va être en décembre. Ouais, c'est ça. Et le début du nouveau, ouais. C'est une fête et ça permet vraiment d'apporter de la joie donc dans dans ce moment où on est au plus bas de la luminosité et qu'il fait froid, donc voilà.
Ah oui, carrément! <laughs> Oui. Voilà, et donc on célèbre la fin d'un cycle et heu, et le début d'un nouveau cycle. Mmh d'accord. Tu prends des vacances, toi, l'hiver, ou pas?
Oui, j'essaye, voilà, vers les périodes de Noël. Ouais, j'essaie toujours d'avoir au moins 1 semaine de vacances, ouais, d'aller voir aller voir les proches, heu
D'accord, mais bon, du coup, c'est pas c'est pas vraiment en extérieur, c'est plutôt, heu, en famille, entre quatre murs, en en mangeant bien, c'est ça?
Oui, p en général, c'est plutôt, heu, ouais, pour Noël, entre fam dans la famille, heu, on mange bien, ouais. P ça m'est arrivé de voyager, mais c'est pas c'est pas ce que je fais le plus fréquemment, non.
D'accord, mais pas Et si tu voyages, c'est dans dans l'hémisphère sud? <laughs>
Ah, ça m'est arrivé de voyager dans l'hémisphère sud, heu, pour l'hiver, et du coup, ça change, <chuckles> ça change la perception de l'hiver. C'est plus vraiment l'hiver, du coup, hein, <chuckles> quand il fait chaud, c'est pas le même am
Bah oui, du coup, ça ça met un peu le bazar, quand même, hein <chuckles> <laughs> alors tu bah oui, bien sûr! Alors, imagine, on avance un petit peu comme ça. On a passé Noël, le 1er de l'an. Heu, février, commen ça commence un peu à bouger dehors, en février, non?
Ça commence à bouger un peu, ça reste, heu, beaucoup l'hiver. Après, hem, là où je note le plus de changements, où vraiment c'est un peu le renouveau qui arrive. Moi, c'est la fin mars, avril. Là, heu, ouais, et franchement, moi je peux dire que c'est vraim une de mes saisons préférées, quoi. C'est ouais, le printemps.
Ah! Le printemps. Ah, c'est magnifique, le printemps. Tu peux m'expliquer pourquoi ça te fascine autant, le printemps?